Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, heu, d'avoir tort dans une situation et donc de reconnaître tes torts? Heu, comment tu fais, heu, à ce moment-là pour, heu, ben, voilà admettre que tu avais tort et t'excuser sincèrement?
Alors merci à Dieu, merci à ma maman de m'avoir très bien constitué. Je ne suis pas quelqu'un qui est touché par l'orgueil.
Mmh mh. Ouais.
Ça m'arrive très souvent d'avoir, heu, d d'avoir des torts hein, heu, parce que, bah, parce que j'essaye beaucoup de choses, parce que parce que j'étudie la psychologie, donc je je je tente pas mal de choses. Et heu, des fois ça passe et des fois ça casse, malheureusement.
Mmh mh, d'accord. Ouais, tu étudie la psychologie?
Oui, absolument. J'étudie la psychologie à titre personnel et plus exactement dans la psychologie, ce que ce que ce que j'étudie, c'est l'art de la communication.
Ouais. D'accord. Ah oui, donc forcément, heu, ça t'aide dans dans tes relations avec, heu, avec les autres?
Exactement, exactement. Alors ça m'aide ou pas, hein, parce que quelquefois de de d'être trop technique
Mmh mh.
ben, voilà on peut perdre un peu les gens ou ou être un peu prétentieux, notamment, dans dans le départ de mes études où, heu, voilà quand, heu, ça faisait 4-5 ans que j'étudiais ça, je me prenais vraiment pour un pour un petit savant. Et heu, c'est là que, heu bah, ça arrive hein, quelquefois, heu, on on on est trop on on a trop la tête dans le guidon comme on dit et ma et malheureusement, ben, quelquefois on on on fait mouche mais quelquefois pas du tout. On est même à côté de la plaque et, heu, et, heu, à ce moment-là, ben il faut savoir reconnaître ses erreurs et heu et s'excuser, heu, et s'excuser, heu, ben, sincèrement, hein, comme tu l'as dit parce que ça reste très important. Il n'y a aucune bonne raison pour manquer de respect à quelqu'un. Donc quand on le fait, ben il faut réussir à faire comprendre que ce n'était pas intentionnel et que ça restait de la maladresse, au final, tout simplement.
Mmh mh. Ah ouais? Ouais. Ouais! Mmh. Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mouais ouais, donc heu, oui tu as tu n'as vraiment aucun aucun problème à reconnaître tes torts et puis, bah, t'excuser auprès de la personne que, tu as éventuellement, heu, blessée. Et heu, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, heu, hem, qu'une personne heu, bah, ne te «pardonne pas» quoi entre guillemets heu, malgré tes excuses?
Bien sûr, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, avec mon grand frère.
Ouais. Ah bon! Mmh.
Qui avec lequel nous avons grandi et qui m'a annoncé tristement, j'ai envie de dire hein. Qu'il ne me qu'il ne me pardonnait pas du tout de du comportement que j'avais pu avoir envers lui quand on avait 10 ans
Ouais.
donc, heu ça remonte à, il y a plus de 30 ans en arrière, hein
Ah oui, quand même!
quand même hein, et heu et à ce moment-là heu
Ouais.
C'est compliqué, très compliqué. Parce que heu, beaucoup de frustration, beaucoup de de de remises en question de se dire: «Mais mais j'étais enfant, j'avais 10 ans, comment comment peux-tu m'en vouloir de quelque chose que je n'avais m je mon cerveau n'était même pas terminé?»
Bah ouais. Mmh mh. Mmh mh, ouais, tout à fait. Heu co comment ça se fait? Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle heu, ben voilà il refuse ces excuses heu, alors que bah oui, heu, tu tu étais enfant? Donc heu et lui était heu jeune aussi, heu c'est c'est ton grand frère hein, c'est ça? Heu.
Mon grand frère, nous avons 18 mois d'écart.
18 mois d'écart, d'accord. Donc heu, bah lui, il était enfant aussi. Donc heu heu, co comment 30 ans après, est-ce qu'il peut encore te bah t'en vouloir de ce que tu lui as fait heu heu il y a 30 ans? Et puis heu enfin, après je veux pas heu, être indiscrète mais heu c'est c'était certainement des, heu, je veux dire des ce ce que tu lui as fait, c'est c'était heu certainement des mmh, des des des bêtises d'enfant quoi, je veux dire heu.
Et et. Non non! Non, non! Plusieurs choses. Absolument. C'était, heu, c'était des bagarres de frères où au final, heu, ben, j'allais casser quelque chose dans la maison. L les parents venaient nous voir en disant: «Qui c'est qui a fait ça?» et moi direct «Ah c'est lui!» et comme j'étais le petit, ben, le petit protégé quelque part, j'ai joué j'ai joué plusieurs fois de ça. Il a été, heu, il a été régulièrement puni
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Aha.
pour des choses que j'avais commises
Ouais.
et heu et pour répondre à ta question, pourquoi ne m'a-t-il pas pardonné? Pour plusieurs raisons. La 1ère, la plus évidente, la souffrance, la douleur. La 2ème, la frustration
Mmh mh.
et heu, la 3ème la jalousie.
Oui, mmh. Et toi, est-ce que tu as déjà hem expliqué, heu avoué à tes parents qu'en fait heu, bah quand vous étiez petits, donc que ce heu vous faisiez toutes ces bêtises. En fait, c'est toi qui les faisais et non pas ton frère et que tu avais heu, ben menti, en quelques sortes, pour, heu, pour, heu, te te protéger toi? Est-ce que tes parents le savent? Enfin, vos parents le savent?
J'ai vécu ma vie Bien sûr, bien sûr, nos parents le savent et heu, nos parents ont même fait leur mea culpa, en disant que, ben, ils savaient pas et que sur le moment
Ouais. Ouais.
j'étais un enfant assez innocent, assez, heu, assez naïf qu'il fallait protéger et à l'inverse mon frère était un peu plus manipulateur, un peu plus, heu, un peu plus dans son rôle de grand frère à imposer des choses et être assez fermé à la discussion.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais.
Donc pour me protéger, il y avait quand même cette, heu, cette espèce de de petit fossé qui s'est creusé avec le temps, sans qu'on s'en rende compte. Puisque, heu, pendant nos v nos nos années, heu, de v v de jeunes hommes quelque part, entre 20 et 25 ans, hein
Mmh. Mmh mh. Ouais.
On était très proches, mon frère et moi et pourtant cette, heu, cette querelle continuait d'exister sans que sans que je puisse en avoir connaissance tout simplement.
Mmh mh. Mmh mh, mouais. Et ton frère, est-ce qu'il a, heu, pardonné à tes parents, heu, de ne pas, heu, bah, l'avoir cru lorsqu'il disait que, bah, voilà que c'était pas lui, que c'était toi?
Pas du tout. Il a pas du tout pardonné, et il en souffre énormément.
Non? Mmh mh.
Et heu, moi ça m'a quand même permis de me rendre compte de beaucoup de choses également.
Mmh.
Notamment que dans la vie, faut apprendre à écouter avant de parler. Il faut apprendre à observer. Un grand dicton qu'on m'avait, heu, qu'on m'avait donné quand j'étais plus jeune, un fait physique hein: «1 seule bouche, 2 oreilles, peut-être parce qu'il faut écouter 2 fois plus que ce qu'on parle.».
Ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Peut-être ouais.
Se mettre en retrait.
Et mmh, est-ce que, hem, <clicks tongue> comment je vais dire ça, hem? Aujourd'hui, heu, les les relations que vous avez, est-ce que, heu, heu, elles sont, heu, enfin peut-être pas complètement rompues mais, heu, est-ce que vous avez des mmh, o outre le fait qu'il ne te pardonne pas et qu'il ne pardonne pas à tes parents, est-ce que, heu, vous vous voyez, heu, tout de même encore? Est-ce que vous avez encore des, bah, des relations, heu, des relations familiales, heu heu, genre, heu, bah, voilà vous allez chez chez les uns, chez les autres, vous vous recevez? Ou alors est-ce que, heu, vraiment, heu, il y a il y a un énorme fossé qui s'est creusé et vous ne vous voyez plus ou quasiment plus?
Oui? On se voit plus du tout. On s'appelle très peu. Quand on s'appelle c'est très conflictuel.
Ah bon? Ouais. Ouais. Ah ouais, même au téléphone?
Et hem bien sûr, bien sûr! C'est d c'est des c'est des c'est des bagarres au même au téléphone. Quelque ch quelque chose difficile à difficile à exprimer puisque énormément de rancœurs de sa part, énormément de reproches.
Ah bon? Mmh. Ouais donc Ouais.
De mon côté, je reconnais mes torts, je lui ai dit beaucoup de fois: «Oui, j'ai menti
Mmh. Mmh.
pour différentes raisons, mais elles ne justifieront pas l'acte en lui-même. J'ai menti, j'ai été un menteur, tu peux me coller cette étiquette-là, aujourd'hui j'ai changé
Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
c'est à toi de le voir. Moi, je fais ce qu'il faut» je suis pré j'essaye d'être présent pour lui
Mmh. Mmh mh.
il me fait beaucoup de reproches. Je lui réponds que: «J'en ai aucun pour lui, rien. Je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il fait, et la seule chose que j'ai envie de lui donner, c'est uniquement l'amour du petit frère en attendant le retour de mon grand frère tout simplement.»
Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais parce que quand vous vous appelez, heu, en fait, heu, oui, c'est ça, c'est, heu, c'est pas une conversation heu, voilà comme ça, sympa entre 2 frères. C'est tout de suite, heu, il attaque sur, heu, les reproches. Il revient toujours sur, heu sur, heu, cette histoire-là de d'il y a 30 ans.
Exactement, exactement. Hier soir encore hier soir encore, s mon frère est alcoolique, à un très haut niveau. Il a rencontré sa femme dans une dans un centre de cure.
Hein, c'est incroyable, ça, c'est. Ouais. Oui.
Sa femme m'avait contacté quand, heu, mon frère avait effectué un voyage un séjour à l'hôpital, pardon. Inq inquiète, elle a né elle a jugé nécessaire de m'informer de la situation.
Oui. Mmh mh.
Ma manière de communiquer lui a plu. J'ai réussi à lui donner 2-3 clés qui, chez elle, dans son cas personnel, a débloqué certaines choses. Elle a décidé de continuer de garder des liens avec moi, où on s'appelle. On ne s'est jamais vus on ne s'est jamais vus, hein, vraiment. Je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble, elle ne sait absolument pas à quoi je ressemble.
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh.
Mon frère, très jaloux, m'appelle hier me demande: «Comment ça va?», alors qu'il n'a jamais
Mmh.
fait ça. Il n'a jamais appelé pour juste prendre de mes nouvelles.
Mmh mh. Mmh mh.
Et juste après, il me dit toujours les mêmes choses: «Tu arrêtes d'appeler ma femme!». Je lui ai dit: «C'est pas moi qui l'appelle, c'est elle, donc envoie le message à elle.». Moi, je décroche mon téléphone parce que, si on m'appelle
Mmh. Mmh mh.
ben, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, je dois décrocher. C'est mon téléphone, je reste libre d'utiliser du d'utiliser mon téléphone correctement. Je ne bloque pas les gens, puisque je ne suis pas quelqu'un qui qui procède ainsi. Bloquer quelque chose, c'est psychologiquement rester bloqué sur ce même s sur ce même sujet.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Moui.
Donc, quand je quand je décide de rompre une relation avec cette personne, j'efface tout simplement son numéro, et je n'ai pas la liberté d'empêcher cette personne de m'appeler.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mmh. Mmh mh.
Mais je ne resterai pas bloqué pour autant. À me dire: «Cette personne, je la bloque», parce que si je bloque une personne, je me bloque émotionnellement de la même manière.
Ouais. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Et tu disais que, heu, ton frère, heu, donc avait, heu, eu des problèmes, heu, avec, heu, l'alcool. Heu, il a fait une, heu, une cure d'après ce que tu m'as dit. Hem et heu, aujourd'hui, heu, à ce niveau-là, comment ça va?
Oui. Mal, ça va très mal, son état de santé est déplorable. Il a eu une frac.
Mmh mh. Il boit encore et il a rechuté ou pas?
Alors il a rechuté, j'en ai pas la confirmation, mais dans le son et l'intonation de sa voix, j'entends que ce n'est pas une conversation tout à fait normale.
Mmh. Mouais, mmh.
Il s'est cassé le bras il y a plusieurs mois, il n'est toujours pas guéri.
Ouais?
Il est sous-alimenté. Donc il a, heu, beaucoup de problèmes de malaise vagal. Mmh, petit malaise où il tombe comme ça, ce genre de choses.
Mmh. Mmh.
Professionnellement, il est inapte au travail physique, au travail manuel. J'avais je lui avais recommandé un travail en en à distance sur un sur un ordinateur, parce qu'aujourd'hui en 2025, les l les les développements technologiques font qu'on a la possibilité de travailler de de notre domicile, comme le télétravail par exemple
Ouais. Aha. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh, ouais.
et son manque de confiance à mon égard a fait qu'il a qu'il a rejeté la proposition
D'accord.
alors que alors qu'il parle très, très bien, il a une connaissance, hors du commun, il a lu énormément de livres, il connaît beaucoup de références et il serait il serait comme un gant dans l'une de mes activités qui malheureusement ne ne lui convient pas seulement parce qu'elle vient de moi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, bah oui, c'est ça parce que comme il est, heu, il est visiblement, heu, en colère et heu, rancunier, donc, heu, bah, voilà de ce fait, heu, tout ce qui peut venir de toi ou de de tes parents, heu, bah, de ce fait, heu, les il le rejette, heu heu, sans même peut-être prendre la la peine de voir, heu, si c'est intéressant ou pas, si ça vaut le coup ou pas quoi.
Bien sûr. Je lui ai déjà posé la question: «Qu'est-ce que je dois faire
Mmh.
pour pour pour que, heu, on puisse hisser le drapeau blanc?»
Ouais et qu'est-ce qu'il te répond?
Que devons-nous il ne répond pas.
Mmh mh, peut à peut-être qu'il ne le sait pas lui-même hein.
Oui. Évidemment, une chose est sûre, on ne peut pas forcer le pardon
Mmh. C'est sûr, mouais.
tout est tout est une question de réalité. J'ai ma réalité, je parle en fonction de mon point de vue, je commence mes phrases par je, parce que ça implique mon avis, je ne f je ne je ne dis pas des phrases: «Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça.» puisque je sous-entends que j'aurais la capacité de te contrôler ce qui est complètement faux
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
et c'est pas parce que tu as fait ça en fait c'est parce que tu as fait ça, que j'ai ressenti ça. Donc, moi, la seule chose que je peux faire, c'est de te parler de ce que j'ai ressenti, de ce que je ressens
Mmh. Mmh mh. Moui. Mmh.
et de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai envie et le reste, ça dépasse ça dépasse mes compétences malheureusement.
Mmh mh. Mouais, oui. Oui, après tu as fait, heu, plusieurs pas vers lui. Heu, donc heu, si, heu, vraiment, heu heu, bah, il refuse ta main tendue, heu, bah, c'est c'est dommage, mais en même temps, heu heu et enfin ce je je vous le souhaite, c'est que j'é j'espère qu'un jour, bah, voilà, il va se rendre compte que, bah, voilà, heu, un frère, une sœur, heu, voilà on en a qu'un ou qu'une ou enfin quand bien même on en a plusieurs, heu, c'est dommage de de se fâcher dans une fratrie. Donc peut-être qu'un jour il en prendra, heu, conscience. Mais peut-être qu'il est encore, heu, trop mal pour ça quoi, heu. Parce que si tu me dis que, heu, il reboit, enfin tu as l'impression qu'il a qu'il a rechuté, qu'il qu'il s'est un peu remis à l'alcool, heu, c'est que visiblement, heu, il a, heu, peut-être un un problème un peu plus grave à à régler. Tu vois?
Exactement, il Son problème, il est qu'il a des séquelles, il a des traumatismes, des choses qui le hantent et et moi aujourd'hui j je
Mmh. Voilà, donc il boit pour, heu, pour oublier en quelque sorte, pour se sentir mieux, mais
Et quelque part pour se sentir mieux exactement, mais moi j'ai pas le contrôle sur ça et et la seule chose que je peux faire c'est lui donner de l'amour et garder la porte de ma maison ouverte en espérant un jour son retour.
mais, c'est ouais. Voilà. Voilà, oui. Mmh et ton téléphone à portée de main.
Exactement.
Ouais, tout à fait. Bah, écoute, heu, je te souhaite bon courage en tous les cas. Merci de m'avoir raconté ça. Merci.
Merci à toi.